Beh, oddio, <chuckles> ero piuttosto, diciamo, nel clou dell'adolescenza, quindi andavo molto con quella che era un po' la moda, diciamo, di quel periodo e anche no, perché, uhm, ho sempre preso spunto da alcune mode nel corso del tempo, però, uhm, non totalmente. Quindi, uhm, quello che mi interessava di, mhmm, una specifica cosa, ecco. Quindi mi ricordo che avevo questi jeans super a vita alta perché mi piacevano un sacco. Più erano a vita alta, più, non lo so, io li utilizzavo strettissimi.
<chuckles> Okay. Okay. <chuckles> <chuckles>
Proprio skinny, skinny, poi, non lo so, questi cardigan, questi, uhm, s andavano un sacco le magliette con delle scritte in particolare. Poi era appena passato un periodo in cui tipo c'era lo stile Tumblr, non lo so, se c'hai presente quella roba là.
Okay. Ah okay, tipo quello con la con la camicia a quadri rossa e nera, ehm, il cappellino quello di lana messo giù, la berrettina lì. Sì, ehm, ci siam passati tutti. <chuckles>
Sì, esatto, esatto. Sì, sì, sì, sì. Il cappel esatto, il cappellino diciamo che non lo utilizzavo, okay, ehm, perché ho i capelli ricci, sono molto voluminosi, quindi i capelli sono aboliti.
Okay. Okay, perfetto, perfetto.
Ehm, però diciamo che tutto il resto, soprattutto la camicia che hai menzionato tu, sì, la utilizzavo un sacco.

Esatto. E quindi diciamo che, mhmm, ho più o meno idea di quello che sarà il mio stile anche andando avanti. Quindi sempre questo stile un po' anni '90, 2000, che mi piace parecchio, ehm, però ecco, fino a quando non sarà quel giorno, ecco, no, non non so, non so ben dirti ancora, ec
Okay. Ah, finché finché finché non c'è bisogno di di doversi vestire in un determinato modo, continua va okay. <chuckles>
Esatto, esatto. Adesso se adesso sempre così, no, magari col giubbino di pelle, con i a i jeans così, uhm, a zampa, utilizzo un sacco, uhm, magliettine semplici, tipo odio le magliette con le scritte adesso, al contrario del 2000, uhm, insomma quando ero un po' più piccola.
Okay, quando eri più piccola, insomma, ti ti piaceva quello quello stile. Ehm, beh, comunque sono cose abbastanza importanti. E quindi diciamo che se tu adesso ti dovessi trovare, non lo so, ad andare a lavorare, ehm, e dovessi scegliere un abito, un qualcosa da da utilizzare, cos'è che andresti a scegliere? Com'è che andresti, co com'è che andresti a vestirti in base a quello che è il tuo adesso, il tuo stile di questi ultimi tempi?
Mh-mh. Uhm, beh, credo che metterei sicuramente dei pantaloni a zampa, okay, magari non proprio dei jeans. Sì, sì, tipo a campana, esatto, che sono un po' più stretti sopra e poi scendono aperti, diciamo, ehm, che mi piacciono veramente tanto. Ehm, quindi magari dei pantaloni in quel modo eleganti e poi una camicetta, qualcosa di un pochino più, uhm, tranquillo, esatto, di sopra, anche se io in generale utilizzo, uhm, magliettine, diciamo, tranquille.
Okay. Quindi son quelli aperti sotto? Tipo? Molto più larghi sotto? Okay, okay. Okay. Soft, sopra. Okay.